لأ، لغاية اللحظة دي ما ولا كإن في يوم اختلفنا، آه، في بيبقى في ح خلافات بيننا اللي هي العادية الخالص وبنرجع نتصالح تقريبًا في نَفْس اليوم وبنرجع بعد كده ن نت ن اللي هو إيه، نضحك عليها، باحس إن هي مواقِف ما كانتش أصلًا تستاهل الهبل اللي إحنا عملناه ده كلّه وبناخدها فض آه.
إمم. اهم. بالضبط ده الطبيعي، بُصّي خدي بالِك ده طبيعي، يعني في مواقِف يعني بت يعني بت بتبقى بتبقى ط يعني طبيعية، يعني عادي أنا أنا بيحصل موقِف النهارده آآ، أنا زعلت، هي زعلت آآ، كده، ده طبيعي في أي ع في أي علاقة لازم يج ويحصل المشاكل ويحصل علاقة وده خُدي بالِك ده بيبقى لو إحنا أذكيا بقى ده هيخلّيه يعني سلّمة إن إحنا نوطّد علاقتنا أكتر ونقوّيها، ده طبعًا إن إحنا نستفاد من ال من الم من مشاكلنا اللي إحنا عملناها بحيث أول حاجة نرجع نتفاهم مع بعض، نتصافى، نعبّر عن بعض، تقول لها أنا زعلت منِّك عشان أنتِ عملتِ كذا، أتمنى ده ما يتكرّرش وأنا لو كنت مثلًا انفعلت ف ف آآ من رَد فعلي أنا آسفة ومش هاكرّر دَوّة، بس إحنا عايزين نحافظ على علاقتنا، ده طبعًا يعني يعني يعني ل يعني فطبعًا أهَم شيء و وأنا طبعًا أنا باقعُد أقول ل يعني لو رجع بيّا الزمن مِيّة مَرّة أنا هاختار نَفْس صاحبي دَوّة واللي باحكي لِك عنّه، لإن هو فعلًا صديق وَفي و وراجل بمعنى الكلمة، هل أنتِ بقى برضه لو رجع بيكِ الزمن هتختاري نَفْس الصديقة والّا بقى هتشوفي حد بقى يناسب يناسبك 100%؟
أي تما أها. لأ طبعًا، ال مهما رجع بيّا الزمن هافضل أختارها هي مَرّة و2 و3 وهاندم فعلًا حاسّة إنّي كنت هاندم إن أنا لو رفضت العلاقة دي، بجد حاسّة إن ده هي دي الشخص فعلًا الصح اللي في حياتي كلّها، اللي أنا اخترته فعلًا بمال إرادتي ولغاية دلوقتي محافظة عليها فاستحالة أصلًا أفكّرغير كده.
جميل، جميل. تمام. تمام. آه، صح. أنا